เอ่อ คือช่วงนี้อะครับ ผมมีเรื่องที่อยากจะขอให้ ค คุยด้วยอะครับ นิดหนึ่งครับ เกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายนี่แหละครับ คือผมรู้สึกว่า ช่วงเนี้ยเวลาที่ผมอะไปยิม ผมก็จะกลัวเวลา เอ่อ อาการบาดเจ็บอะครับ ที่เวลาเรายกน้ำหนักเนาะ ปกติเราก็จะมีการออกกำลังกายอยู่แล้วแหละ แต่พอเรายกหนักขึ้นน่ะ เราก็คิดว่า เอ๊ะ เรา เรามีความรู้สึกในใจว่า เราไม่กล้าที่จะเพิ่มน้ำหนักไป กลัวที่จะเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บ อย่างเงี้ยครับ
อืม ครับ อืม ครับผม อืม ครับผม อืม ครับ ๆ อืม เดี๋ยวผมก็ต้องถามก่อนเนาะ อันนี้ยกน้ำหนัก ก็คือเล่นเวตเนาะ แล้วก็จริงจังแค่ไหน หรือว่าแบบคุณยกมานานหรือยังอะครับผม?
อืม อืม คือ เล่าอย่างนี้ครับว่า ก่อน ก่อนอื่นเลยแหละ ผมอะครับเริ่มออกกำลังกาย หรือว่าแบบหัน หันมาดูแลสุขภาพตัวผมเองอะครับ ก็ได้ระยะหนึ่งแล้วครับ ประมาณ เอ่อ เกือบ ๆ 2 ปีแล้วครับ คือ คือก็มีการไป ไป ไปฟิตเนสเนาะ หรือว่ายิมตลอด หาเวลาไป อย่างเงี้ยครับ แต่ผมรู้สึกว่า เกี่ยวกับการยกน้ำหนักเนี่ย มัน มันไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตอะไรอะ แต่ผมรู้สึกว่า มัน มันเริ่มกวนใจผม ระ เรื่อย ๆ อะครับ จึงอยากจะขอคำแนะนำดูอะครับว่า อยากระบายด้วย แล้วก็อยากมีคนมารับฟัง ช่วยในการจัดการความคิดหน่อย อย่างงี้อะครับผม
อืม ครับผม อืม อืม ครับผม อืม ได้ครับ แน่นอนเลย ไม่มีปัญหา เดี๋ยว เดี๋ยวผมขอถามเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งเนาะ คือการยกน้ำหนักของคุณเนี่ย คุณเน้นส่วนไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า หรือว่าแบบยก ไปเรื่อย ยกทั้ง ร่างเลย เอาปั้นทุกส่วนเลย อะไรอย่างเงี้ย หรือว่ามีท่าไหน หรือว่าส่วนไหนที่คุณกังวลเป็นพิเศษว่า มันจะทำให้คุณเจ็บอะครับผม?
อืม ใช่ครับ เอ่อ ถ้า ถ้าเป็นการ ตาราง การออกกำลังกายหลัก ๆ แล้วครับ ของผมอะครับ ก็ใน 1 สัปดาห์เนี่ยครับ เราก็จะเล่นเป็นแบบ ทุกส่วนเลย อย่างเช่น อาจจะเริ่มเป็นแต่ละส่วนน่ะครับในแต่ละวัน อย่างเช่น วันจันทร์ก็จะเป็นอก วันอังคารก็จะไปหลัง อย่างเงี้ยครับ แต่ที่ ที่กังวลจริง ๆ อะครับ จะเป็นในส่วนของ ของตัวหลังนะครับ เพราะผมรู้สึกว่า พอเราเล่นน้ำหนัก ที่ อาจจะแบบเยอะเกินไป แล้วเพิ่มน้ำหนักครับ เรากลัวที่จะเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บอะครับผม เออ
อืม ครับ อืม อืม อืม ครับ ครับผม อืม ครับ อืม โถ เข้าใจได้เลยครับ หลังเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญเนาะ แล้วเป็นท่าที่แบบสามารถบาดเจ็บ ง่ายด้วย อันนี้ก็เดี๋ยวก็ต้องดูไปก่อนเนาะ เอ่อ ตอนเนี้ยครับ คือคุณแบบ อ่า ออกกำลังกายวันละประมาณกี่ครั้ง? หรือว่าแบบ อะ เรา อาทิตย์ละกี่ กี่ครั้งแล้วกันเนาะ? อืม
อือ ครับ เออ อ๋อ ใน 1 สัปดาห์ ผมก็หาเวลาครับ พยายามที่จะพาตัวเองอะไป ไปยิมในแบบทุก ๆ วันเลย แล้วก็จะมีการ เอ่อ คาร์ดีโออะครับ หรือว่าการ การ เอ่อ เพิ่มการ อัตราการเผาผลาญของหัวใจเนาะ โดยการวิ่งหลังจากจบ เงี้ยครับ แต่ ที่ ที่ ที่มันกังวล ที่มันเหมือนกับเบรกความรู้สึกตัวเอง โดย โดยที่ไม่รู้ตัวเนาะ มันก็ไปกลายเป็นเรื่องคาใจ มันก็จะเป็น อ เรื่องของการที่ ที่เราอะไม่ ไม่กล้าเพิ่มน้ำหนัก หรือว่าไม่กล้าที่จะแบบฝึกหนักขึ้นน่ะครับ มัน มัน ทำไมมันถึงเป็น ความกลัวมากขึ้นที่ ทั้ง ๆ ที่ตัวผมเองอะ ก็อยากจะพัฒนา ตัวเองมากกว่าเดิมเฉย ๆ อย่างเงี้ยครับ
อืม ครับ อืม ครับ อืม อืม อืม ครับผม อืม มันไม่แปลกเนาะที่แบบ เอ่อ เรา เราแบบจะกลัวได้เวลาเรารู้ ยกน้ำหนักเยอะ เหมือนมันจะมีจุดหนึ่งเนาะที่แบบทุกคนเจอนั่นแหละ ที่แบบว่า เฮ้ย และ มันเริ่มเยอะไปแล้ว แล้วหลังอะมันมี stretch ก็คือความตึงอะ ที่มันรู้สึกว่า อาจจะเจ็บได้เนาะ มันเป็นเรื่องปกติเนาะ แต่ว่าอันเนี้ยคือผมอยากแนะนำอย่างงี้ก่อนเนาะ เรื่องความกลัวอะครับ ดีแล้วครับที่กลัว การกลัวเนี่ยคือ เป็นสิ่งที่ดีนะครับในยิม การปลอดภัยไว้ก่อนเนี่ย การกลัว การระวังไว้อะครับ มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีเลย คือ
อือ ครับ อืม อ๋อ ครับ อา ครับ อา ครับ
ในหลาย ๆ อย่างอะครับ การที่เราแบบ เอ่อ ไม่ระวังเนี่ย มันจะทำให้บาดเจ็บ แล้วก็เป็นอันตรายได้เนาะ การที่คุณระวังไว้อะ ก็ถือว่าเป็นข้อดีใน อย่างหนึ่งแล้ว แล้วคุณได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมไหมครับว่า แบบ เออ ท่าที่เราเล่นมันถูกหรือเปล่า? หรือว่าน้ำหนักเนี่ย ที่เรากำลังยกอยู่อะครับ มันแบบ เออ มีความเสี่ยงไหม? หรือว่าแบบ มีท่าที่เราควรจะไปเปลี่ยน ที่มันปลอดภัยมากขึ้นไหมอะครับผม? คุณเคยได้ศึกษาข้อมูลตรงนี้หรือยังอะครับผม?
อา ครับ อา อืม ครับ อา คือ โอ้ ตรงนี้ผมก็มีการไป ไป เขาเรียกยังไงอะ ลองด้วยประสบ เน้นที่แบบประสบการณ์ตัวเองเป็นหลักเลยอะครับว่า เออ เรา เราเล่นตาม เอ่อ เป็นพี่ ๆ เนาะ หรือว่าเป็นแบบเพื่อนในยิม อะไรเงี้ยครับ ที่เราไปอยู่แล้ว จริง ๆ ผม ผมรู้สึกว่า เวลาที่เราเล่นกับ กับ กับพวกเขาอะครับ ซึ่ง ซึ่งประสบการณ์ หรือระยะเวลา เอ่อ เขาเรียกไงอะ เบอร์กระดูกอะครับ มัน มัน มันค่อนข้างที่จะ อาจจะต่างกัน เพราะว่ายิมที่ผมไปอะครับ อาจจะเป็นแบบ เอ่อ พวกพี่ ๆ หรือว่าแบบพวกคนที่ออกกำลังกายมาระยะเวลานานแล้วแหละ แล้วเรื่องของน้ำหนัก เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยครับ เรา เรา ส เราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วแหละ เพราะว่าระยะเวลาเราเพิ่ง เพิ่งแค่แบบ 2 ปี อย่างเงี้ยครับ ซึ่ง ซึ่งอันเนี้ย ผมก็ไม่แน่ใจว่า พวก พวกเขาอะ อาจจะไม่เข้าใจ หรือว่าอาจจะ อาจจะไม่ได้มองของผมในส่วนเนี้ย เพราะว่าเขาก็เป็นกลุ่มใหญ่ อย่างเงี้ยครับ เขาก็เลยให้เราลองเล่นน้ำหนักเดียวกับเขา หรือแบบลดของเขามาสักนิดหนึ่ง แต่เราอะครับ รู้ตัวเองว่า ว่าเราอะ มัน มัน มันไม่ไหว เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยครับ อาจจะเป็นเพราะว่าผมอะ เคยผ่านอาการบาดเจ็บ ที่ต้องมีการพักฟื้น ฟื้นฟูอะครับ ใน ในส่วนของหลังมาก่อนด้วยเงี้ยครับผม อืม
อืม ครับ อืม ครับ อา ครับ อืม อา ครับ อืม ครับ อืม ๆ อืม อืม ครับ ครับผม อืม ๆ อืม เข้าใจดีเลยครับ อ๋อ ก็คือมีอาการบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้ด้วยแล้ว ก็เลยยิ่งกลัวเป็นพิเศษเลยใช่ไหมครับ?
อืม ใช่ครับ คือแต่ก่อนผมเล่นกีฬาเนาะ เป็นกีฬา อย่างเงี้ยครับ แล้วเราก็ไปเกิดการปะทะแหละ เป็นกีฬาฟุตบอล อย่างเงี้ยครับ แล้วเราก็ มัน มันเกิดว่า เออ เรา เราเคยเจ็บจาก จากส่วน ส่วนหลังเนี้ย มาก่อน อย่างเงี้ยครับ มันเลย เออ อยากจะพอทราบอะครับว่า จะมีวิธีไหนไหม? ที่ทำให้ผมอะ มั่นใจขึ้น เวลาที่ผมอยากจะ เอ่อ ตอนนี้เราทำเหมือนการออกกำลังกายเนาะ ให้มีการลองฝึกที่หนักขึ้น หรือเพิ่มน้ำหนักอะครับ ในส่วนหลังเนี่ยครับ พอจะมีวิธีไหนบ้างอะครับ?
ครับ ครับ ครับ อืม อันนี้นี่คือปกติ เดี๋ยวต้องถามอีกคำถามหนึ่งนะครับ ก่อนจะ แนะ นำให้ได้ คือปกติท่าหลังที่เล่น ๆ กันนี่ เปะเล่นอะไรเป็นพิเศษเหรอครับ? จะเป็นแบบเน้นแบบพวก อ่า แบบ Row เหรอ? หรือว่าเล่นแบบท่าที่แบบเป็น มาชีน เป็น เครื่องมากกว่า หรือว่าเน้น เขาเรียกว่ายังไง เน้นแบบ อ่า ฟรีเวตอะครับผม
ใช่ครับ อ๋อ อ๋อ เป็น อ๋อ ถ้าเป็นน้ำหนัก น้ำหนัก หรือว่าท่าออกกำลังกายที่เล่นส่วนใหญ่ครับ ถ้า ถ้าเป็นหลังส่วน ส ส่วนบน อย่างเงี้ยครับ ในเรื่องของปีก หรือเรื่องของ ของ ของส่วน ส่วนหลังส่วนบนเนาะ อันเนี้ยครับจะไม่ค่อยมี มีปัญหา เพราะว่าอาการบาดเจ็บที่ ที่เคยผ่านมาครับ มันจะเป็นในส่วนของหลังในส่วนล่างอะครับ ที่จะเกี่ยวเนื่องกับท่า อาจจะเป็นท่าออกกำลังกายที่ชื่อว่า เอ่อ Deadlift อย่างเงี้ยครับ หรือการ การที่ต้องงอตัวหน่อย อันเนี้ยครับ เวลาที่ ที่เรา ที่เราเล่นอะครับ เรามีการโน้มตัวไปข้างหน้าเนาะ แล้ว แล้วมันทำให้ผมเกิดแบบ เออ ความกลัวว่า อุ๊ย! มัน <tsk> มันกลัวที่จะปวดเวลาแบบเราเพิ่มน้ำหนัก ปุ๊บ อย่างเงี้ย มัน มันพอเราฝึกหนักขึ้นน่ะ เรากลัวว่า เออ อาการบาดเจ็บ มันจะกลับมานะ หรือ อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่ว่าน้ำหนักที่เรายกอยู่อะครับ มัน มัน มัน มัน ม มันไหวแหละ มันไหว มันสามารถยกได้ แต่ว่ามันเป็นความ ความกลัว หรือว่าเป็นปัญหาคาใจ ที่อยู่ในใจเรามากกว่า อย่างเงี้ยครับ เราไม่มั่นใจแล้ว อืม
ครับ ครับผม อืม อืม อา ครับ ครับผม อืม ครับ อืม ครับ อืม ครับผม อา ครับ โอเค ได้ เดี๋ยว เข้าใจแล้ว เดี๋ยวผมจะแนะนำหน่อยเนาะ คืออันดับแรก Deadlift เนี่ย มันเป็น อ่า ท่าที่แบบอาจจะอันตรายนิดหนึ่ง แต่ว่าคือ ถ้าพูดตรง ๆ เนาะ มันเป็นท่าที่แบบดีที่สุด ท่าหนึ่งเลยสำหรับหลัง ก็ไม่ ไม่แปลกใจที่คุณจะพยายามทำให้มันถูก แล้วมันเป็นท่าที่น่ากลัวด้วยเนาะ มันเป็นท่าที่แบบคนหลายคนเนี่ย บาดเจ็บเพราะอันนี้เยอะ แต่ส่วนใหญ่ที่เขาบาดเจ็บกัน เพราะว่า 1 คือท่าเขาผิดเนาะ
อืม ครับ อืม ๆ ครับ เออ ใช่แล้วครับ
และ 2 คือเขามั่นใจใน อ่า ในอันนี้เกินไป ใน น้ำหนักตัวเองด้วย ใช่ น้ำหนักมันก็จะเยอะเกินไป คือ Deadlift ที่ดีเนี่ย เพราะว่ามันใช้ร่างกายทุกส่วนเนาะ บางคนน่ะเขาจะยกใช้แค่หลังอย่างเดียว มันก็เลยแบบ เออ ทำให้ปวดหลังได้ อันนี้คือ สำคัญเลย ก็คือต้องไปศึกษาท่าดี ๆ เห็นบอกว่า อะที่ยิมเนี่ย มีคนที่เก่ง ๆ อยู่แล้วเนาะ ก็อาจจะให้เขา สปอต ท่าให้มันแน่น ๆ เลยครับว่า เนี่ย ที่เราทำอะมันถูกไหม? เพราะว่าน้ำหนักมันไม่สำคัญที่สุดสำหรับการออกกำลังกายเนาะ ที่จะ การ เอ่อ การยกน้ำหนักที่ดีที่สุด ก็คือ ยกให้มันมีคุณภาพ ท่าถูก ถึงยกหนักไป แต่ว่ากล้ามเนื้อที่เราอยากให้มันขึ้น มันไม่ได้ใช้ ก็ไม่มีประโยชน์นะครับ ก็ลองคิดอย่างงี้ไว้ เน้นเทคนิคก่อนน้ำหนักเนาะ อ่า เรื่องที่โดนแบบเขายกน้ำหนักให้เราว่า เยอะ ๆ อะไรอย่างงี้ ก็อาจจะบอกเขาไปก่อนว่า เออ ยังไม่มั่นใจ แล้วยิ่ง Deadlift ด้วยเนี่ย ผมว่าทุกคนน่าจะมั่นใจแหละ คนที่เคยยกมาเยอะ ๆ แล้วก็แบบ เออ ไม่เป็นไร แล้วก็อาจจะต้อง ด้วยการที่ Deadlift เนี่ย มันเป็นกล้ามเนื้อที่ใช้ทุกส่วนเลยเนาะ คือเราอาจจะต้องมีการวอร์มที่ค่อนข้างหนักหน่วงหน่อย คือแบบวอร์มทุกส่วนเลย ไม่ว่า ไม่ใช่แค่วอร์มหลังอย่างเดียว เราวอร์มขาด้วย วอร์มส่วนอื่นด้วยเนาะ แล้วก็เริ่มจากยกเบา ๆ เอาเน้นท่าก่อน เหมือนกับว่า ทำให้แบบยัง อาจจะต้องไม่ ไม่ต้องใส่เวต หรือว่าใส่แค่ข้างละ 10 โล 20 โลก่อนก็ได้เนาะ ก็อาจจะค่อย ๆ เน้นท่าก่อน พอมันหนักขึ้นมาแล้วเนี่ย ร่างกายเราจะได้มีภาพจำเนาะ ภาพจำไว้อยู่แล้วว่า ท่าที่ถูกต้องมันคือยังไง แล้วพอค่อย ๆ ทำไปเรื่อย ๆ เนี่ยครับ เดี๋ยวร่างกายมันก็จะชินเอง ความมั่นใจของคุณน่ะก็จะมากขึ้นเอง และความกลัวอะครับผม ก็จะลดลงไปเรื่อย ๆ เองเนาะ หรือว่าอีกทางหนึ่งนะครับที่ทำได้ ก็อาจจะใช้ อ่า มาชีน ช่วยเนาะ จานไม่ใช่ช่วยไปท่า Deadlift เลยนะ แต่ว่าช่วยในการพัฒนาส่วนอื่น อย่างเช่น แบบอาจจะเป็นแบบ อ่า เครื่องที่ Smith Machine อย่างเงี้ย คุณอาจจะลองทำดูก่อนว่า น้ำหนักที่เรายกไหวเนี่ย มันไหวหรือเปล่า? แล้วด้วยเป็นที่ Smith Machine เนาะ มันสามารถแบบ อะถึงกับเราพลาดเนี่ย เรา ก็ไม่ต้องกลัวเจ็บ เพราะว่า ค มันเป็นเครื่องที่แบบ อะหยุดไว้อยู่แล้ว ก็เราก็ ร อาจจะลอง Smith Machine ก่อน ดูว่าน้ำหนักเราไหวหรือเปล่า? อาจจะลองด้วย Squat ก็ได้ หรือว่าลองด้วยว่าแบบกล้ามเนื้อหลังเราเนี่ยแข็งแรงพอไหม? แล้วก็ถ้ารู้สึกว่า โอเค มั่นใจขึ้น ก็ค่อย ๆ เพิ่มน้ำหนักไป ตอนใช้กับ อ่า Deadlift Barbell ตามปกติ ก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับว่า จะทำได้ไหมเอ่ย? ยังไงบ้าง? โอเคไหมครับผม?
ในตัวเอง อือ ครับ อืม อืม ๆ ๆ ๆ อืม ครับ อา ครับ อืม อา อือ ครับ อ๋อ อืม ๆ ๆ ครับ เออ อืม ครับ อา ใช่ครับ อือ อืม ครับ ครับ อืม ครับ เออ อืม ครับ เออ อือ ครับ อา อา ครับ อือ ครับผม อืม ครับ เออ อืม ครับ อ อืม ครับ โอ้โฮ อันนี้ก็ได้วิธีใหม่ ๆ เยอะเลยครับผม จากคุณเนาะ ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ จากการที่ ที่ว่าต้อง อาจ อาจจะลองเพิ่มน้ำหนักไป หรือลอง อุ๊ย! อันนี้น่าสนใจมากเลยครับ ในส่วนที่ว่าคุณแนะนำให้ผมไป ไปฝึกของกล้ามเนื้อส่วนอื่น อย่างงี้ครับ จะได้มีความแข็งแรง แล้วก็พอมาเล่นในกล้ามเนื้อส่วน ส่วนที่เรา เอ่อ เรียกว่าอะไร ไม่มั่นใจเนาะ หรือว่าแบบมีอาการบาดเจ็บมาก่อน ซึ่งมันก็ไม่ได้รุนแรงมากถึงขั้นต้องรักษายาวอะครับ แต่มันก็รู้สึกว่าเป็นความรู้สึกตึงทุกครั้งเวลาที่จะยกหนักขึ้น แล้วมันก็กลายมาเป็นความกลัวในปัจจุบัน โอ้โฮ ได้เลยครับ วันนี้ก็จะขอเอาวิธีเนี้ยครับไปปรับใช้เนาะ ทั้งมุมมอง ความคิด mindset ในการออกกำลังกาย แล้วก็การออกกำลังกายที่ก็ เออ น่าจะมีการปรับขึ้นนะครับ โอ้ วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยครับ ได้กำลังใจ แล้วก็วิธีการต่าง ๆ จากคุณน่ะครับ เยอะมาก ๆ เลยครับ
ครับผม ครับผม ครับ อืม ครับ อืม ครับผม ครับ อืม ๆ ครับผม ครับ ครับ อืม ครับผม ก็สู้ ๆ นะครับ แล้วก็ เนาะ สำคัญก็คือทำให้มันต่อเนื่องนะครับ ค่อย ๆ อย่าแบบ เออ กระโดดก้าวไปเอาหนัก ๆ ทีเดียว ทีละนิด ๆ เหมือนกับก่ออิฐเนาะ ส ปั้นหุ่นก็ต้องปั้นด้วยความระมัดระวัง แล้วก็ความรอบคอบ ละเมียดละไมนะครับ ก็สู้ ๆ นะครับ วันนี้สวัสดีครับ
อืม ครับ อ๋อ ครับ อือ โอ้โฮ ขอบคุณครับ สวัสดีมากครับ มาก ๆ ครับ